Aku tuh akhir-akhir ini lagi bingung banget nih dan juga, cukup resah ya atas apa yang terjadi gitu ya karena, jujur kalau boleh cerita sedikit gitu ya aku tuh sebetulnya lagi nyesel banget nih karena, beberapa bulan terakhir tuh sebetulnya aku kayak memutuskan resign gitu dari kantor, dan juga memilih untuk bekerja sebagai freelancer.
Oh gitu. Baik.
Tapi pada akhirnya tuh setelah aku menjalani gitu ya, rupanya banyak banget, eee, apa ya obstacle atau mungkin, eee, rintangan-rintangan yang ada ya selama bekerja di freelance ini gitu, eee, kayak mungkin awal-awal tuh aku dapat proyek tuh sedikit gitu dimulai dari bayarannya atau mungkin jumlah project yang bisa dikerjakan gitu, hingga pada akhirnya tuh aku ragu gitu apakah di pekerjaan itu ada, masa depannya gitu sehingga, eee, hal ini tuh benar-benar membuat, eee, bahkan kayak suasana di rumah tangga aku tuh cukup suram ya, untuk awal-awal gitu, dan, eee, setelah aku menjalaninya memang, eee, tragedi kayak misalkan project yang cuma bekerja sebentar terus juga kayak project yang tiba-tiba selesai, itu tuh benar-benar kayak, eee, membuatku cukup frustasi ya, sehingga kayak dalam apa ya, eee, perasaanku ini dan pikiranku ini juga cukup bingung dan pada akhirnya resah gitu terhadap apakah gitu ya, keputusan yang aku ambil tuh bener gitu kemarin, dan juga kayak, eee, ada rasa penyesalan karena yang awalnya aku punya pendapatan bulanan akhirnya aku kayak pendapatan tuh berasal dari project-project aja gitu nah, makanya aku tuh pengen minta saran gitu dari kamu ya gimana sih cara mengatasi rasa kebingungan yang aku rasakan sekarang gitu.
Oke paham. Iya iya iya aku paham sih situasi kamu saat ini pasti, nggak mudah ya ketika menghadapi, mmm, eee, mungkin bisa dibilang, eee, syok gitu ketika awalnya kamu ada di kestabilan ketika menjadi seorang, eee, karyawan dan bekerja tetap, tapi sekarang itu kamu harus menghadapi ketidakpastian tuh di mana, eee, ada banyak obstacle yang tadi kamu bilang dan itu pasti memang enggak mudah sih, eee, tapi aku cukup apresiasi keberanian kamu untuk, eee, bercerita dan, eee, mencoba untuk mencari tahu apakah ini keputusan yang tepat atau nggak tapi sebelum aku ngasih saran nih ada beberapa yang mau aku tanyain nih kalau, dari kamu tuh eee, udah berapa lama kira-kira menjalani fase freelance ini?
Iya. Iya betul. Iya betul. Iya. Oke jadi aku mungkin menjalani, eee, freelance secara penuh gitu ya, mungkin sekitar 3 bulanan belakangan inilah gitu.
3 bulan ya berarti bisa dibilang, eee, masih ada di fase-fase adaptasi gitu ya, kalau, eee, alasan kamu resign dulu tuh kalau bisa kita flashback sebentar alasan utamanya tuh apa sih? Apakah emang semata-mata karena, eee, pengen dapat uang lebih banyak atau mungkin pengen, eee, fleksibel dari sisi waktu atau gimana?
Iya. Iya betul. Iya. Eee, sebetulnya tuh semuanya serba kebetulan ya kayak misalkan tuh dulu aku bekerja di kantor kenapa resign? Karena aku tuh dipindahkan dengan, eee, apa ya ke kantor yang lebih statusnya lebih, eee, di bawah dari kantorku yang sebelumnya gitu, dan juga aku tuh bekerja bukan sesuai dengan ilmuku gitu jadi dulu aku bekerja sebagai, jatuh dari bagian management gitu ya dan aku dipindahkan ke bagian pelayanan gitu dan, itu tuh tet eee, tidak ada alasan yang jelas gitu bahkan selama aku bekerja 4 tahun lebih di perusahaan itu tuh aku nggak ada sanksi, nggak pernah indisipliner, nggak pernah melakukan kasus apapun gitu yang berat, tapi entah kenapa aku dipindahkan begitu saja gitu tanpa kayak ada, eee, alasan yang jelas gitu sehingga setelah, eee, kejadian itu aku memutuskan resign karena aku ngerasa tidak dihargai di kantor itu, nah, eee, seperjalanan menuju aku mencari pekerjaan yang lain gitu ya, ya aku tetap ngelamar juga ke ke perusahaan-perusahaan, tapi di tengah itu tuh aku bertemu, eee, pekerjaan freelancer dimana, awalnya tuh cukup menggiurkan ya kayak, eh dulu tuh aku mungkin sebulan tuh, eee, cukup untuk makan aja gitu tapi setelah aku mencoba freelancer sebat selama sebulan, itu tuh kayak lebih dari cukup gitu, lebih dari biasanya aku dapat selama di kantor dan dari situlah kayak aku memutuskan, eee, aku mungkin berhenti untuk ngelamar kerja dan kayak memulai, eee, apa ya pekerjaan baruku sebagai freelancer gitu.
Oke paham. Oke berarti bisa dibilang karena, eee, berbagai, mmm, masalah yang kamu hadapi atau mungkin berbagai faktor ya, yang akhirnya terkumpul jadi satu dan jadi momen yang tepat untuk kamu bisa, eee, mundur gitu. Kalau, mmm, dari kamu sendiri tuh, secara logis sebenarnya kira-kira, eee, dari tabungan atau dana darurat tuh masih cukup gak sih kalau, eee, untuk menopang hidup kamu kalau misalnya amit-amit nih ketika, eee, project-project yang ada di, eee, pekerjaan freelance ini tiba-tiba berhenti atau lagi kosong?
Iya. Betul. Iya. Ya sebetulnya tuh aku udah menyiapkan kayak, eee, apa ya mungkin dana darurat dan juga kayak, eee, jalur lain dalam mendapatkan uang gitu, jadi selama aku freelancer di awal-awal itu aku membangun bisnisku gitu ya, bisnis kue dengan istriku, jadi kayak aku bantu dia, eee, untuk membuat kue juga ya kita bekerja sama, dan sebetulnya kita udah punya pasarnya gitu, cuman karena, eee, project aku tuh semakin lama tuh semakin banyak gitu ya, jadi akhirnya tuh itu berhenti sementara gitu, walaupun terkadang kami masih membuat ya kalau memang itu urusannya penting gitu, entah itu acara besar atau mungkin kayak, eee, acara yang dikhususkan secara masal gitu, nah tapi, eee, hal itu tuh memang kayak pada akhirnya tuh gak berjalan dengan baik gitu karena ya itu tadi keputusan memilih sebagai freelance cuman untuk misalkan ketika nanti, eee, freelance ini ada kendala seperti berhenti sementara gitu, atau mungkin memang lagi tidak ada project, ya aku dan istriku tuh kayak udah memutuskan gitu ya untuk kayak melanjutkan bisnisku yang sebelumnya dijalankan bersama eee, berbareng-bareng gitu.
Oke. Oke keren sih sebenarnya karena kamu dan istri kamu tuh kompaks eee, kompak dan, eee, memikirkan kira-kira, eee, rencana apa nih yang bisa kita lakukan kalau misalnya project-project ini tuh, eee, tiba-tiba sedikit atau mungkin berkurang gitu, itu satu langkah yang keren banget sih sebenarnya, kalau, eee, dari aku sih aku ada beberapa saran nih, eee, buat kamu.
Iya. Betul. Iya. Oh boleh boleh.
Jadi, eee, untuk, eee, yang bisa kamu lakukan untuk mempertimbangkan apakah, eee, kamu harus balik atau, eee, ada penyesalan mungkin yang kamu rasain menurutku, eee, apa pun langkah yang kamu ambil, eee, untuk soal karir atau mencari uang demi keluarga, eee, menurutku bukan langkah yang salah sebenarnya karena, eee, motivasi yang kamu lakukan juga adalah untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik, eee, untuk mendapatkan, mmm, kehidupan yang lebih baik juga untuk keluarga kamu jadi, itu, eee, suatu keputusan yang tidak perlu disesali, cuma yang penting adalah kamu tetap, eee, mengusahakan berbagai hal di luar dari project freelance yang kamu sedang jalani dan kamu menyiapkan tuh backup plan yang sudah, eee, kamu buat juga sebelumnya yaitu bisnis kue dan itu menurutku keputusan yang tepat kok, jadi, eee, walaupun memang situasinya enggak pasti, eee, tapi kamu keren banget karena sudah, eee, membuat beberapa rencana cadangan ketika mungkin ada kendala dari project freelance yang kamu alami jadi sebenarnya kamu nggak perlu, eee, menyesal sih dan berfokus sama pekerjaan yang saat ini kami lagi kamu jalani.
Iya. Oke. Betul. Iya sih. Oh iya. Oh iya iya. Ya. Oke iya iya iya aku paham sih, berarti intinya tuh, eee, aku tetap kayaknya harus, eee, apa ya, tetap kayak mengembangkan bisnisku ya ses mungkin nggak semasif dulu tapi kayak pelan-pelan tetap dijalankan gitu supaya mungkin ketika waktunya dibutuhkan tuh, eee, ag agak sedikit mudah dalam kayak mengerjakan dan juga kayak mendapatkan, eee, apa ya, eee, pelanggan mungkin ya lebih tepatnya gitu sehingga, eee, ketika masanya tiba gitu ketika freelance lagi mandek aku tetap punya <sneezes> punya cadangan seperti itu ya, tapi aku sebenernya pengen tanya sedikit sih, eee, gitu ke kamu terkait, eee, apakah, eee, untuk mengatasi keraguan ini aku kan sekarang sebetulnya masih, eee, apa ya ada di kulit luarnya pekerjaan freelancer gitu belum kayak ngulik sampai sedalam-dalamnya apakah ada jenis lain dari pekerjaan yang aku kerjakan atau mungkin kayak, eee, apa ya, eee, mungkin kayak cara lain untuk mendapatkan banyak, eee, apa ya, klien gitu ya, nah menurut kamu penting gak sih aku untuk mengulik itu lebih jauh?
Iya, itu sebenarnya hal yang juga bisa kamu lakukan dan itu penting banget loh. Jadi, karena memang, eee, projek yang kamu jalanin ini kadang, eee, tidak pasti, kadang ada saatnya lagi naik, kadang kadang ada saatnya lagi turun. Dan di tengah ketidakpastian itu, berkaitan dengan, saranku yang pertama yaitu soal backup plan, kamu juga bisa melakukan backup plan lainnya dengan mencoba mendalami skill, mendalami, eee, berbagai keahlian yang bisa mendukung keahlian, eee, utama kamu nih yang membuat nantinya, pekerjaan-pekerjaan freelance kamu ini bisa
Iya. Oke, ya. Mungkin.
eee, ada peluang yang baru nanti di kedepannya. Jadi, sebenarnya lebih ke sambil kamu melakukan pekerjaan freelance, kamu juga sambil menanam, eee, benih-benih untuk bisa menumbuhkan skill dan akhirnya nanti kedepannya kamu tinggal memetik, menurutku, ketika skill kamu yang kamu dalami ini membuat kamu jadi, eee, be punya di level, eee, yang lebih baik lagi, mmm, kesempatan-kesempatan lain juga akan datang, dan pastinya itu mendukung pekerjaan freelance kamu juga kan di kedepannya.
Ya. Oke. Ah, iya. Iya. Betul banget. Iya, betul betul sih, yang kamu bilang tadi tuh sebenernya, eee, sudah aku pikirkan sebelumnya, cuman aku tuh sedikit bingung dan ragu gitu, karena wajar ya, namanya baru pindah pekerjaan dan juga masuk ke dunia baru, hingga pada akhirnya tuh banyak mentok gitu dari sisi e kreatif aku dalam memikirkan, eee, apa ya, pekerjaan ini gitu. Nah, bahkan dari yang kamu jelaskan tadi gitu terkait kayak, mungkin dengan aku mengulik lebih jauh tuh, aku jadi semakin sadar sih kalau, eee, dengan aku mengulik lebih jauh tuh, aku tuh sebenarnya secara tidak langsung tuh menanam apa ya, menebar benih gitu ya, supaya pada akhirnya tuh, ketika waktunya tiba aku bisa kayak apa ya, menuai apa yang aku tanam gitu ya. Terima kasih banyak sih atas saran-saran kamu.
Iya, betul. Siap, sama-sama, aku juga senang banget kok, bisa ngasih saran buat kamu. Jadi tentang keraguan dan mungkin ada penyesalan yang kamu alami, mungkin kamu cuma perlu fokus sama apa yang kamu dapatin sekarang sih, bukan apa yang hilang dari diri kamu. Mmm, oke, mungkin gaji bulanan tuh hilang, tapi kamu juga harus memperhitungkan apa yang kamu dapatin sekarang yang enggak mungkin kamu beli pakai uang, misalnya kayak waktu sama keluarga kamu jadi lebih banyak, itu juga harus kamu pertimbangkan ya.
Iya. Iya, betul banget. Hmm, oke. Mmm, betul sih. Ya. Wah, iya, bener sih, betul betul. Saran sama informasi yang kamu kasih ke aku tuh bener-bener relate banget dan kayak sesuai dengan kondisi aku sekarang, terima kasih banyak ya, udah dengarkan cerita k aku gitu. Aku jadi lebih lega banget dan e semoga lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
Siap. Oke, sama-sama, senengin banget bisa bantu kamu, sampai jumpa lagi ya.
Ya, sampai jumpa lagi.